जी। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि समाज में ना अफ़वाहें बहुत सी तरह की उठती हैं। और ये अफ़वाहें जो है ना अ, कहीं न कहीं देखिए अ, भरोसा भी थोड़ थोड़ा-सा तोड़ देती हैं देखिए अपना। तो क्या आप ये मानते हैं कि अ, समाज में जो अफ़वाहें जो है भरोसा तोड़ती है? और कैसे तोड़ती हैं और इससे आप कैसे निपट सकते हैं थोड़ा बता सकते हैं?
अ, देखिए क्या है ना कि जो अफ़वाहें होती हैं वो जैसे मान लीजिए न्यूज़ के थ्रू जो चलता रहता है कभी-कभी क्या होता है लोग अपना अ, कहते हैं ना कि न्यूज़ भी आजकल बिल्कुल सच नहीं रह गई है। वहाँ पे भी टीआरपी बढ़ानी है ये करना है, वो करना है या हम कह सकते हैं राजनीतिक दबाव होते हैं। उसके चलते अ, कहीं की न्यूज़ तो आती है, पर सब कुछ सही हुई है, ज़रूरी नहीं। और ऐसा भी देखा जाता है ना कि अ, जैसे मान लें कि कोई भी वायरल कोई भी एक्टिविटी हुई समाज में और कोई भी अराजकता फैली और बस एक व्हाट्सएप अ, कहें तो वायरल होने की देरी है कोई भी फ़ॉरवर्डेड मैसेज और वो बस पूरे में फैलने लगता है और बस उसके बाद तो फ़िर आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से वो अफ़वाहें फैलती हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह अफ़वाहें तो फैल जाती हैं लेकिन उसकी जो प्रामाणिकता है वो नहीं फैलती है। इसके चलते ना काफ़ी ज़्यादा लोग कहें तो विचलित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम सामान्य नागरिक की बात करें तो वो मुझे लगता है कि देखिए उनके पास यही एक सोर्स है यही एक ज़रिया है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी सही बात है। जी सही बात है। जी, तो सही बात है। तो आप थोड़ा-सा बता सकती हैं कि जैसे कहीं न कहीं ऐसा कुछ उपाय इसमें जो लिए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से समाज में, अफवाहें जो हैं या थोड़ा-सा कम फैलें, नहीं तो अगर फ़ैल भी रही हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क ना पड़े।
उम, देखिए अ, फैल रही हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक सामान्य नागरिक को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है ना? और कई बार अ, अगर समझदारी से इसको देखा जाए कि ठीक है वायरल हैं अ, जो वायरल स्टेटस होते हैं, वायरल न्यूज़ होती हैं, तो उनको कहीं ऐसी जगह से आप उसको अ, कहें तो उसको प्रमाणित करें कि हाँ, देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो डायरेक्ट सरकार की होती हैं या फिर अ, कहें तो सीधे आप प्रशासन से जुड़ी होती हैं, समाज सेवा से जुड़ी होती हैं तो आप उन साइट्स पे जाके पहले उसको पुख्ता करें, तब जाके तो आप मुझे लगता है कि उस पे भरोसा करना चाहिए। अ, लेकिन देखिए ना कि अब जैसे मान लीजिए सबके लिए तो ये अ, स्वाभाविक नहीं है ना? जैसे मान लीजिए शहरों में गाँव में, कई लोग ऐसे तबके के लोग हैं जो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और बस जो आता है उसी पे भरोसा करने लग जाते हैं।
अच्छा, अच्छा। जी, ये बात तो सही है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये बात तो आपने अ, सही कही। तो, आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि इसके ऐसे अफ़वाहों पर भरोसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं?
परिणाम बिल्कुल क्या हो सकते हैं बिल्कुल देखिए ना होता ही है जब आप देखें ये दंगे-फ़साद जो भी चीज़ें होती हैं ये किस वजह से होती हैं? अफ़वाहों की वजह से ही तो होती हैं। और अगर कहा जाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि अ, जो आपकी भावनाएँ हैं वो किस तरह से नुक़सान पहुँचाती हैं। है ना? अ, आस-पड़ोस में लोग हर समुदाय के लोग रहते हैं और वो बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि सब कुछ बिगड़ जाता है और सब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो अफ़वाहें होती हैं समुदाय की या कह लीजिए कोई भी जातिवाद की, वो आपस में भी मतभेद पैदा कर देती हैं। वही लोग जो अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं पड़ोस में वही कहीं न कहीं एक दूसरे से कटने लगते हैं वो भी क्यों? क्योंकि आपस का कोई मतभेद नहीं है लेकिन एक सामाजिक मतभेद सामाजिक अफ़वाहें फैल जाती हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी ये बात तो सही है। जी ये तो आपने बहुत सही बताया। तो आप इसका कोई उदाहरण वग़ैरह शेयर कर सकते हैं जो कोई आपने कभी सुना हो ऐसा कोई अफ़वाहों की वजह से कहीं न कहीं समुदाय में या फ़िर किसी में कुछ मतलब बातचीत ख़राब हुई हो या कुछ नुक़सान पहुँचाया हो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को इन अफ़वाहों की वजह से?
उम्म, देखिए मैं आपको अफवाहों की वजह से या जो भी इसको कहें मैं अ, जहाँ पे कार्य क स्थल पे थी और जो कार्य करती थी ना, तो वहाँ पे एक कहें कि अ, दूसरे समुदाय के लोग थे हम कह सकते हैं। और मतलब मेरा उनका बहुत अच्छा एक दोस्ती कहें तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत थी। हर मायने में अच्छे से सलीके से वो भी मुझसे बात करते थे, मैं भी बात करती थी, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये जो व्हाट्सऐप स्टेटस होते हैं ना अ, हालाँकि बिगड़ी तभी भी नहीं, लेकिन मतलब मैंने कुछ स्टेटस लगाया और सामने से रिप्लाई आया कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं ऐसे और वो कुछ सामाजिक रूप से था। फिर मैंने कुछ रिप्लाई किया फिर उन्होंने कुछ रिप्लाई किया, तो वहाँ पे क्या हुआ विचारों के मतभेद हो गए और जब विचारों के मतभेद होते हैं तो देखिए अ, कोई भी हाँ में हाँ तो नहीं मिलाता है ना? जिसको जो सही लगता है वही बोलता है कहीं न कहीं। फिर अंत में अ, मुझे लगा कि नहीं शायद ये अ, हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उन पे भी इससे फ़र्क पड़ सकता है, तो मैंने फिर उनको एक ऐसे ही मैसेज किया मैंने कहा, "ठीक है यार, इस पे क्या ही बात करनी है छोड़ो और अपना जो है वो है। ये तो चलता ही रहेगा समाज में कुछ ना कुछ, तो अच्छा यही होगा कि हम इस पे बात ही ना करें, इस पे विचार ही ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके।" तो वहाँ थोड़ा-सा मैंने इस चीज़ को क कहें तो वार्तालाप को उसको बंद करने के लिए, और जबकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसपे गलत लग रही थीं और जो अच्छी नहीं थी सामाजिक रूप से, लेकिन क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सक रहे हो अपनी सोच से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, उस चीज़ से आगे ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये बात तो है। जी, ये बात तो सही है। जी ये बात तो आपने सही की। लेकिन आपको नहीं लगता कि शायद अ, इस पे ब अ, विचार ही ना करने से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद आप बात ही नहीं करना चाहते। और ल शायद अगर ये मतलब एक अच्छे से विचारों का आदान-प्रदान हो जाता तो शायद इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट होती। आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता था?
मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ मतलब। अरे अब आप आप आप कुछ स्टेटस लगा रहे हैं, मैं कुछ स्टेटस लगा रही हूँ तो हमें किसी को टैग करके थोड़ी लगा रहे हैं कि हाँ भाई वो देखे, उसको वो बात नहीं अच्छी लगी होगी। तो इस वजह से अ, उसको लगा होगा कि अ, अ, करते हैं या हम रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब होता है ना कि जब आपको कोई रिप्लाई करता है तो आप उस पर और ज़्यादा। खासतौर से ये तब होता है जैसे मान लीजिए वोटिंग का सिस्टम चल रहा है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं कोई किसी को सपोर्ट करता है। अब ऐसी स्थिति में आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप उसका कुछ लगा दें कुछ अच्छी चीज़ें लगा दें, उन्होंने उस पे रिप्लाई करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते उनको। तो जो ये वाली चीज़ें होती हैं ना ये कहीं ना कहीं हो जाती है। तो फिर मुझे बल्कि तब से मैंने सीख भी ली, कि अ, हमें एक सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ों को ना ही हम फैलाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी सोच है। और कहीं ना कहीं आज़ाद भी है हर कोई, है ना?
हाँ जी, हाँ जी। जी सही बात है। तो चलिए आपने जो ये उदाहरण दिया ना कोई ये तो बहुत ही छोटे स्तर का जैसे उदाहरण था। कोई आपको बड़े स्तर के, उदाहरण पता है जिसमें मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ी समस्या हो गई हो इन समाज में मतलब अफवाहों के चलते कोई मतलब बड़े दंगे फ़साद वगैरह?
हाँ, हाँ बड़े दंगे-फ़साद की अगर आप बात करें तो बहुत सारे हुए जैसे बुलंदशहर में हुआ था, बहुत पहले। एक आपका अगर हम दिल्ली की बात करें ये भजनपुरा पे हुआ था। और क्या हुआ? वही अपना अ, बोले तो देखिए अभी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अ, विस्तार में मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहती हूँ उस बारे में। तो इसलिए मैं सिर्फ़ आपको एक एक्ज़ाम्पल उदाहरण दे रही हूँ लेकिन देखिए ये चलता है क्योंकि अ, खास तौर से सामुदायिक जो मुद्दे होते हैं ना? वो जिस तरह से फ़ैलते हैं अगर अभी की आप बात करें तो आप देखें कि अ, <sniffs> अ, कई जगह पे हम दूसरे अगर सिटीज़ की बात करें जैसे मेक्सिको में अभी चल रहा है कुछ, अगर आपने न्यूज़ अ, सुनी हो। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए हमेशा अ, वही इंसान सही काम कर रहा था एकदम से खराब काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है ना वो केवल वो नहीं होती जो लोग देख रहे होते हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग भड़क जाते हैं ज़रा-ज़रा सी बात होती है कि हमारे समुदाय को ऐसे कैसे बोल दिया किसी ने? तो चलो भड़क गए और बस वो बहुत गलत रूप ले लेती हैं कहीं न कहीं। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो नेपाल में हुआ था। है ना? तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही होता है सब कुछ। अ, लेकिन अगर विस्तार से देखा जाए और बहुत गहराई से देखा जाए ना तो ये जो मुद्दे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उसमें अ, शामिल होते हैं कि लोग एक-दूसरे की बातें सुनके और जो ये व्हाट्सएप स्टेटसेज़ होते हैं ना जो भड़काऊ मैसेजेज़ जिसे कहते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये भड़क जाती हैं चीज़ें।
अच्छा, अच्छा। जी, ये बात तो सही है। जी, ये बात तो है। जी, तो वैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि जो यो मीडिया वग़ैरह है, जब ये भी कहीं न कहीं देखिए एक अफ़वाहों में हल्का-सा भी अगर मान लीजिए अ, शामिल हो जाए तो वो कहीं न कहीं आग में घी डाल के उस जो दंगे वग़ैरह हैं तो उसको बहुत एक बड़े स्तर पर लेकर जा सकती है कोई ऐसी आप मान अ, क्या आप ये मानते हैं?
क्यों नहीं ले जा सकते? लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ही न्यूज़ को पूरा दिन दिखाते रहते हैं, न्यूज़ तो न्यूज़ होती है ना? न्यूज़ को तो आप अगर एक बार दिखा देंगे तो भी वो न्यूज़ ही रहेगी। और अगर उसको द दिन भर घुमा फिरा के नाक इधर पकड़ के उधर पकड़ के दिखाते रहेंगे तो भी वो न्यूज़ होती है, है ना? और व वही होता है ना देखिए कभी 4 लोगों को बिठा के वो अ, बहस होने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। मतलब एक ही मुद्दे पे इतने तरीके से बातें होने लगती हैं पूरे दिन, जैसे लगता है कि समाज में बाकी जो न्यूज़ हैं जो मतलब एक कहें कि सामान्य रूप से जो न्यूज़ आती हैं वो खत्म हो चुकी है। अब बस एक यही न्यूज़ बची है और इसको पूरे दिन दिखाना है। तो <sniffs> देखिए ये सब चीज़ें अ, घुमा-घुमा के दिखाने से देखिए लोगों पे फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। और लोग देखते भी हैं क्योंकि देखिए कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं अपने समुदाय से।
हाँ जी, हाँ जी। जी, ये बात तो आपने सही की। तो आप कुछ निपटने के लिए जैसे तुरंत और दीर्घकालिक दोनों तरह के क्या-क्या उपाय बता सकते हैं? जैसे मतलब किसे इसमें आगे आना चाहिए प्रशासन को? समाज सेवियों को, गाँव के मुखिया या कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म?
उ ह हुँ। अ, देखिए मुझे लगता है कि जो एक तो ब्रेक लगना चाहिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा दिन-भर एक ही मुद्दे पर चलता रहता है और जो ये भड़काऊ मैसेजेज़ होते हैं। देखिए कोई ना कोई सर्वर तो ज़रूर होगा जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर होती हैं ये चीज़ें जहाँ से अ, जाती हैं इधर-उधर ट्रांसफ़र होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसपे एक जैसे रीचेक पॉइंट होता है ना उस तरह से कुछ होना चाहिए ताकि इस तरीके के जो मैसेजेज़ आते हैं वो कहीं न कहीं उसपे रोक लगाई जा सके। ताकि लोगों में फैले ना इस तरह से और अगर फैल भी जाता है कोई मैसेज तो उसको तुरंत के तुरंत डिलीट करने की मतलब होता है ना सर्वर से ही डिलीट कर दो सब जगह से डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा ना फैल पाएँ जैसे ही लगे और होता भी होगा मैं ये नहीं कहती देखिए बड़े स्तर पर ये चीज़ें होती भी होंगी वहाँ पे टेक्निकल टीम होगी पूरी। जो ये सब चीज़ें चेक भी करती होगी। है ना? लेकिन थोड़ा और गहराई से करना चाहिए मतलब भड़कने से पहले अगर उसको शांत कर दिया जाए या अपलोड होने से पहले। अब जैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ही आप देखें कि अ, कोई चीज़ें अपलोड कोई भी अपलोड कर सकता है, आप भी मैं भी कोई भी। और हर कोई क्या अपलोड कर रहा है जो हम सोचते हैं वही तो अपलोड कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे अपलोड होने से पहले ही उसको अ, डिलीट हो जाना चाहिए अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखेंगे कई लोग वायरल कर देते हैं कई ऐसी चीज़ें वायरल कर देते हैं जो लोगों को भावनात्मक अ, ठेस पहुँचा देती हैं किसी किसी और के लिए भी लोग वायरल कर देते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए अगर कोई और किसी और का पोस्ट डालने जा रहा है तो वहीं उसको ब्रेक लगा देना चाहिए कि भई जिस आईडी का है जिसका है वही डाले। तो <sniffs> देखिए अ, बहुत गहरा है ये। मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है मैं बोल रही हूँ और ये चीज़ हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसको कोशिश की जाए तो शायद अपलोड होने से पहले ही अगर उसको ब्रेक लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है।
अच्छा, अच्छा। जी, सही बात है। जी, ये बात तो सही है। जी, ये बात तो आपने सही की तो वैसे क्या आप मानते हैं कि प्रशासन जो है फ़िर भी एक अच्छा काम कर रहा है। मतलब जितना उससे कर पा रहा है कि वो काफ़ी नहीं है और प्रशासन को थोड़ा-सा और स्टेप-अप करना चाहिए इस सबको <sniffs> रोकने में समाज में जो अफवाहें फैल रही हैं। जिसकी वजह से भरोसा टूट रहा है।
प्रशासन, जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रशासन अपना काम बिल्कुल कर रहा है लेकिन मैंने कहा ना कि हम में से कोई भी अपलोड कर सकता है। तो हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग तरीके होते हैं और जब कोई भी अपलोड कर सकता है कोई भी चीज़ जो फ्री है सब कुछ अपलोड करने के लिए। तो उसमें अ, अगर हम कहें कि अ, प्रशासन भी एक हद तक जब चीज़ें अपलोड होती हैं तो वो डिलीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिलीट हो जाती हैं जो अ, नहीं सही होती समाज के लिए। ऐसा होता है। है ना? तो प्रशासन अपना काम कर रही है इसको थोड़ा सा और अगर विस्तार से सोच के करें। जैसे कि जैसे मैंने कहा कि अपलोड होने से पहले ही अपलोड ही ना हो वो चीज़। ऐसा कोई क्रॉस चेक पॉइंट हो। तो अ, वो शायद मुझे लगता है कि अभी नहीं है तो अ, वो भी अगर हो जाए तो वो और भी बेहतर होगा। वैसे तो देखिए प्रशासन अपना काम कर ही रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं खास तौर से अगर हम अ, कई जगह की बात करें कई जहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे-फ़साद हुआ करते थे वहाँ पे अभी नहीं हो रहे काफ़ी सालों से। तो अ, ये हम कह सकते हैं कि देखिए प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है और ये बोहडी बहुत ही विस्तार, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ इस चीज़ को बताने के लिए लेकिन हाँ जो मेरे विचार हैं वो ज़रूर मैं साझा कर रही हूँ कि ऐसा भी किया जा सकता है।
अच्छा, अच्छा। जी, सही बात है। अच्छा, अच्छा। जी समझ गया, तो वैसे ये बताइए कि क्या आजकल लोग भी थोड़े-से सतर्क हो रहे हैं कि कहीं न कहीं ये समाज में, कहीं न कहीं ये अफ़वाहें हैं, इन पे हम ज़्यादा भरोसा करेंगे, तो शायद हम समाज में एक दंगे भड़काने की भूमिका में शामिल हो जाएँगे, तो हमें शायद इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? या कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखते हैं, तो क्या लोग इस चीज़ के बारे में थोड़े-से आजकल जागरूक हो रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं कि अ, आप देखो ना कि अ, देखा जाए तो किस तरह से जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग अब समझ चुके हैं सारी चीज़ों को कि क्या चीज़ें सही हैं और कोई भी अपलोड कर रहा है, तो हर चीज़ पे भरोसा नहीं करने लग जाते हैं एकदम से। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें ना, जैसे ये आता है कि "अरे ये कर लो, ये वाली पूजा कर लो, ये इसको ऐसे कर दो, तो तुम्हारा तुम्हें धन वर्षा होने लगेगी, तुम्हें ये होने लगेगा, तुम्हें वो होने लगेगा।" तो जो बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं या फिर जो पहले के लोग हैं, उनको लगता है कि हाँ हाँ ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से। है ना? लेकिन जो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि नहीं ऐसा सब कुछ करने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है, तो देखिए ये सब चीज़ें भी तो है ना कि अ, हर चीज़ <chuckles> करने से तो हर चीज़ मिल ही जाएगी कि बस आपने अ, किसी किसी के लिए ये कर दिया, किसी के लिए <clicks tongue> वो कर दिया, कि आपने घर में ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, तो आपके पास धन वर्षा हो जाएगी। ऐसा अ, तो क्या सच में होता है कि अगर आप मेहनत ना करें, आप उस दिशा में न चले और वो हो जाए। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं ना, जो कहीं न कहीं रूढ़िवादी तरीके से भी लोग मानने लगे हैं। जी।
अच्छा, अच्छा। जी, सही बात है। हुँ, ये बात तो सही है। जी, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे तरीके बताइए, जिसके माध्यम से हम और लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर सकें। ये समाज में जो ये अफ़वाहें हैं, इनको ज़्यादा सपोर्ट ना करें और वो पता लग पाए लगा पाएँ कि ये अफ़वाहें हैं, ताकि कहीं न कहीं वो प्रमोट ना हो और ऐसी अफ़वाहें फैलें ही ना?
हुँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी ये चीज़ें देखते हैं उसको अ, जो <sniffs> कहें कि प्रामाणिक वेबसाइट्स से वहाँ जाकर ज़रूर चेक करें कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जब तक वो सही ना हो किसी और को ना फ़ैलाएँ और अगर सही भी आपको लगती है और आपको लगती है कि भड़काऊ है तो मुझे लगता है कि समझदारी से उसको समझ के बातचीत करनी चाहिए ना कि वो मैसेजेज़ सब जगह फ़ॉरवर्ड करने चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि समझदारी से चीज़ों को अ, देखें और समझदारी से उनको अ, सोच-समझ के विचार करके ही उनपे भरोसा करें और उसको आगे फ़ॉरवर्ड करें।
हाँ जी, हाँ जी। जी तो थोड़ा-सा आप जी, तो थोड़ा-सा आप मोटिवेट करने भी बाकी हैं, और लोगों को कैसे हम इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं?
मेरे ख्याल से कि अ, जागरूक करने के लिए देखिए अ, आप अच्छे मुहिम चला सकते हैं। अपने आस-पास में लोगों को बता सकते हैं जैसे कि कुछ आपने एक योजना बना ली कोई जगह ले ली और वहाँ पे आपने उनको समझा दिया विचार करके अ, उस कम्युनिटी को ले लिया आपने जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं समझते और विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं।
अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और समझ में आया कि इस प्रकार जो है ना अफवाहें जो हैं समाज में भरोसा तोड़ती हैं और इससे निपटने के लिए भी आपने काफ़ी अच्छे-अच्छे तरीके बताए जैसे मुहिम चलाना। तो देखिए उम्मीद करूँगा आपसे जो है ना किसी और विषय पर जो है फ़िर से बातचीत होगी। जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
जी बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका भी शुक्रिया!